มันเหมือนคล้าย ๆ กับเป็นเชื้อ เหมือนเชื้อโรค เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งอะค่ะ ที่มันเกิดจากการสัมผัสของเด็กอะ ที่มันเกิดการสัมผัส แล้วก็ติด
ครับ อืม ระหว่างแบบเด็ก เด็กกับเด็ก อย่างเงี้ยเหรอครับ เวลาไปโรงเรียน อย่างเงี้ยเหรอ? อ๋อ ครับ
ใช่ ใช่ ใช่ เด็กกับเด็ก เอ่อ ติด อย่างเงี้ยค่ะ แล้ว เอ่อ มือมันก็จะเป็นตุ่มพอง ปากก็จะเป็นตุ่มพอง พองในปาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไข้ขึ้นน่ะค่ะ จริง ๆ แล้ว มันคล้าย ๆ กับต่อมน้ำเหลืองอักเสบอะ แต่ว่ามันเป็นตามจุด เวลา ต้องคอยสังเกต ตามนิ้ว ตามมือ แล้วมันก็จะเป็นแบบ เป็นตุ่ม แล้วก็เป็นหนอง หนองแล้ว มันก็แตก แตกแล้ว มันก็จะลาม เงี้ยค่ะ โดยเฉพาะในปาก อะไรเงี้ยค่ะ อืม นั่นแหละ ตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกแบบ แบบกลัว ยอมรับเลยว่า กลัวกับข่าวนี้ อืม แล้วของคุณมี มีบ้างไหม ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกกลัวกับข่าวเนี่ย? คิดว่าอันดับแรก ตอนนี้เป็น เป็น เกี่ยวกับข่าวอะไรเอ่ย?
ครับ อืม ครับ อืม อ๋อ อ๋อ เข้าใจครับ เข้าใจ ครับ ครับ ซึ่ง มีครับ ก็ คือ ไอ้ ไอ้ อ่า เป็น Anthrax ครับ
Anthrax อ๋อ
ใช่ครับ ที่ ที่กิน ที่กินเนื้อวัวอะครับ ใช่ ซึ่งจริง ๆ อะ ผมเพิ่งจะกลับไปบ้านแฟนมา ที่ภาคอีสานนะครับ
อืม ๆ ๆ ๆ ใช่
เขาก็ ก็คือเป็นภาค เป็นภาคต้น ๆ ที่มีข่าวเรื่องนี้ แล้วข่าวเนี่ย มันก็มีทั้งข้อ ข้อจริงและข้อเท็จ ที่แบบคนพื้นที่เขาเล่าให้ฟัง แล้วก็จากที่เราดูด้วย คือมันเกิดจากการที่ไปกินวัวที่ป่วย แล้วก็ตายอะครับ
อ๋อ ใช่ อือฮึ ค่ะ อืม
คือ คือมันเกิดจากพ่อค้าแม่ค้า ที่เขาไปเอาเนื้อวัวมาขายอะ บางทีเขาไม่รู้ว่า วัวที่โรงฆ่าสัตว์อะ มันล้ม ใช่ พอเขาล้ม แล้วมาขายเนี่ย คือ ล้มวัวเป็นมาให้ หรือว่าวัวตายมาแล่ แล้วขายให้เขา จากนั้นเขาก็เอาไปขาย ให้ลูกค้าต่อ
วัวตอนนั้นป่วย เออ